Вот, я тоже так считаю. Меня как-то вот, э, прям с детства, с садика, с младшей школы, м, родители приучили, что вот завтрак, он всегда есть. Чтобы ты вот спокойно вот заряженный до какого-нибудь там да, да. С этим не мне, кстати, так не говорили, но просто как-то было принято, что мы завтракаем.
Самый главный прием пищи. Так говорили?
И, в общем-то, я сейчас понимаю, что насколько это помогает
Норма.
и что если я не позавтракаю хорошо и, допустим, там в 9 утра мне уже где-то надо быть, вот рабочий день, то я же уже к 11 утра буду злая, голодная, н знаете, невнимательная. Да-да-да. А завтрак хороший, нормальный завтрак вот с любимым чаем. А, за завтраком еще, может быть, какие-то размышления начать в голове прокручивать, знаете. А, и до какого-нибудь там не знаю, до часа, до 2 дня, когда там обед. Очень замечательно всё может работаться.
Не сосредоточенная, да. Мгм. Здорово. Знаете, это тут я с вами солидарен, поскольку я рассказал так про, скажем так, то, что меня запускает в день, но, а, про завтрак- это тоже очень важная мысль и тоже стараюсь есть. Мне только сегодня там коллега тоже говорит: "Слушай, ты вообще питаешься в этой жизни? Ты на работе только кофе пьёшь."
Мгм. Мгм. <chuckles> Ага.
Ну, а в действительности получается так, что я обедаю аж к 3, к 4 часам.
Вот! Да. Ага.
Потому что у меня очень плотный завтрак.
Вот! Т та же мысль, да. Мгм.
Я ем на завтрак прям вот, ну, с о, я когда женился, у меня супруга удивлялась, потому что она утром ест мало, она у нее больше обед
Мгм. Мгм.
основной прием пищи. А у меня завтрак. И она когда видела, э, я помню, она просто в шоке такая сидит, такая: "Как ты можешь есть борщ на завтрак?" То есть, я я, в принципе, могу всё, что угодно поесть на завтрак. Такая.
Столько есть! <laughs> Ага. Вот вы знаете, у меня в случае вот борщи и супы, почему-то, вот такая пища у меня на завтрак не идет. Да. Но вот в плане того, что вот да, вот если есть хороший завтрак и потом до вот даже до 3-4 часов можно протянуть запросто, это вот да.
М.

Да, особенно есть ещё цветовая градация, например, задач. То есть там, грубо говоря, задачи там красные- это надо завершить их сегодня, оранжевые- на этой неделе, зеленые- в этом месяце.
Мгм, мгм. А, да-да-да. Мгм, мгм. О, вы знаете, у меня знакомые <chuckles> в одной фирме задачи вот тоже градуировали по по срочности и по сложности, а, количеством арбузиков.
Ух ты, интересно.
Да. То есть у них 5 арбузиков- это что-то вот самое срочное было, и так по уменьшению дальше. <chuckles>
<chuckles> Классный подход, интересно. Да, но в действительности это, я согласен, это очень помогает, и это помогает, э, видеть прогресс, потому что если работать, скажем так, не сконцентрированно, не сосредоточенно, то есть н не сфокусировано на задачах, то потом так это: "А, а что я вообще за сегодня сделал?" То есть нет этой чёткости, этого да, этой тезисности, мне кажется.
Мгм. Мгм. Ну, так-то да. Та и тогда, наверное, нет вот этого ощущения того, что вот вот какая-то вот цель была сделана, и вот нет вот этого ощущения удовлетворения, наверное, да.
Да, точно. Да. Ещё, кстати, интересно, что очень сильно помогает продуктивности, особенно вот как в случае с open space, э, офисом, открытым пространством, это, во-первых, чтоб коллеги знали, что там есть определённые периоды, когда те надо супер сфокусироваться, чтоб тебя не трогали. У нас, например у нас это часто мы надеваем наушники. Тс нам для работы они не нужны, да, но если кто-то надевает наушники- всё, видно. То есть окей, всё, мы его не трогаем.
Мгм. Ну да, тут понимаю. Мгм. Мм, ну, наверное да, мгм. А, то есть, тсь Ага. Мгм. Мгм, мгм. Ну, в принципе, да, то есть там встреча у него, или он просто хочет там, чтоб поменьше там с шумов было, но в любом случае человек занят, да.
Когда снимет, тогда, ну Н-да.
Мгм. Но это такая, не неплохая такая, знаете, как флажок, знаете, на отеле, на комнате вывесить то есть вот на дверь.
Вот, это Да. Так изнач ну, в какой-то степени для этого мы и сделали, поскольку там, когда есть совещание, то можно уйти в meeting room, а если те нужно просто сосредоточиться, то вот надеваем, и всё. И такие: "Окей, всё, его не трогаем".
Мгм. Мгм.

Ой, ну это это еще и очень полезно, просыпаться, наверно, утром легче?
Ну да. И я люблю заварить себе чашечку крепкого кофе. Крепкий кофе черный, без молока, без сахара. Была бы возможность без кружки, то и без кружки. Вот так вот чисто сложно. <chuckles>
Мгм. Ой, вы у меня сейчас, э, человек из другой вселенной, но да. <laughs>
<laughs> Ну. Вот так вот, да. Да, заварить себе этот кофе. Сесть где-то, если есть возможность, на балконе, либо около окна так, чтобы натуральный свет падал, вот это вот утреннее солнце.
Мгм. Мгм. Ой, ну красота. Знаете, у меня прям щас картинка вот эта вся в голове прорисовывается. Прям прям аж самой хочется, но только ить кофе на чай поменяю. Это.
Мгм. М. Без кофе. Ага. Да. Понял. И что-то минут 10-15 почитать.
Мгм. Чтобы вот медленно как-то вот свой день, вот так вот, э, э, забустить немножечко, да.
Вот. То есть за чашечкой кофе. Да. Запустить? Да. Да. Причем интересно, что это действительно так работает, поскольку, ну, кофе бодрит. Да, кстати, чай тоже очень хорошо бодрит, но мне нравится помимо прочего еще и вкус кофе, по этой причине.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да. <clicks tongue> Вот. Интересно, да.
Вот. Ам. А чтение, оно запускает мозг. Ну, в принципе, утром я не утренний человек, к сожалению. Я люблю о себе говорить, что я соворонок.
Мгм. Ой, вы знаете, ан ан анал аналогично, очень сложно проснуться утром, когда, да, вот соответствующих условий нет. Вот сопутствующих.
Вот. Да. Вот. И приходится быть соворонком, потому что в душе я сова, но живу в большом городе и чтобы добираться, плюс особенности работы. То есть офисная работа и надо просыпаться рано.
Мгм. М. Ну да. Ну да.

Мгм. Ну, то есть да, вот мы с вами сошлись на том, что завтрак- очень полезная, очень хорошая привычка, <chuckles> которая всем может помочь.
Это точно, да. Причем, помимо того, что это еще и хорошая привычка, я думаю, она, а, ну, позволяет время выкупать для более грамотного, наверно, разделения уже. То есть рабочего времени, да. То есть можно, как вы говорили, после ра после обеда уже как-то тяжело, если с кем-то еще начал о чём-то общаться, то ты уже мысли там, а не о работе.
Мгм. Мгм. М-да, да-да. Мгм, да. Заново раскачиваться как будто нужно для работы опять
Да, точно.
после обеда.
Вот, а у нас такой еще офис, знаете, как открытого плана- open space.
Мгм. Мгм.
Вот, и поэтому, когда что-то там, м, много людей, например, есть, кто-то с кем-то что-то обсуждает, то сложно с сконцентрироваться на работе.
Мгм.
Вот, а тут Да, а тут, получается, уже гораздо проще, э, когда там все ушли на обед, ты один такой: "Щас я сделаю самые сложные задачи".
Ну да. Да. "Щас я сконцентрируюсь в тишине." Да? И никто не сидит в зуме за соседним столом. Никто вот это вот, да. Мгм. Мгм.
Да, потому что О, да-да-да. Никто там новички не спрашивают. А то когда еще приходят новички, проходят nesting, то там сложно концентрироваться на к своих каких-то сложных задачах.
Мгм. Да-да-да. О, да-да. Мгм. И, в принципе, тут мы, э, можем, так сказать, подойти к вопросу организации рабочего дня. А, вот как-то вот есть у вас какие-то привычки, ну вот помимо того, что вот можно, знаете, когда все ушли на обед, можно над чем-нибудь сложненьким поработать? А, есть у вас какие-то привычки, что вы, например, ага, значит там, не знаю, с 9 утра до 10 утра вы стараетесь там проверить максимум эмейлов, которые пришли за предыдущий день или что то в этом роде? Потом там Мгм.
Да-да, по возможности по возможности я стараюсь. То есть есть определённое разделение. То есть что я делаю в одно время, что я делаю в другое время. Часто это всё-таки зависит, наверно, от условий работы. Поскольку у нас есть партнеры, например, которые с которыми мы тесно сотрудничаем, да, с другими компаниями, но у нас большая разница в часах, поэтому там у нас ограничено. То есть там я могу
Мгм. Мгм. Мгм. А. Мгм. То есть тут да, накладывает свои рамки, да?
Да, то есть я могу какие-то задачи выполнять там буквально там 2 часа в день там, когда я с ними пересекаюсь. То есть с одними это первые 2 часа работы, с другими это последние 2 часа работы. Вот. Но в остальном, да, есть тоже свои какие-то такие моменты, что вот так, сначала я сделаю это, потом сделаю это, потом то, потом это.
Мгм. Мгм. Да. Интересно, да.